Le enseñaban técnicas, para manejar sus emociones, eh, conocer toda todos los tipos de emociones que hay, y las gamas, que tienen esa emoción, ¿no? Porque, no pues ta Puedes estar enojado, puedes estar furioso, solo y puedes estar molesto. O sea, pues, todo eso lo empezaron a a manejar, con estos cursos jugando, y demás. Y la verdad, es que a ella le empezó ir muy bien, se sintió muy bien. Y, de ahí, eh, nos hemos a enganchado, eh, o anclado, tal vez, mejor dicho, en que somos muy expresivas en lo que sentimos. Incluso yo <chuckles> O sea, de verdad, incluso yo. Em, yo padezco, em, bueno, no padez
Ah, okey. <laughs> Okey.
Estoy diagnosticada, <laughs> con trastorno de ansiedad y distimia, que sería, como una depresión crónica.
Ujú. Oh. Oh.
Y, bueno, esto se detonó del del posparto, pero, en su momento se trató y, pues simplemente, estoy alerta, mucho, de mi cuerpo. Porque, n Híjole, es que no se trata de de: "Ay, hoy estoy triste", eso, lo puedo lo puedo estar, pero cuando sé que algo no está bien, es cuando mi cuerpo me indica, que no está bien. Eh, o sea, la depresión también es física, o sea, tiene un síntoma físico, por algo ya es una enfermedad. Entonces, eso Yo, estoy súper alerta a eso, para no volver a recaer, como estuve. Entonces, eh, con mi nena, hago mucho eso. O sea: "¿Estás bien? ¿Estás tranquila? ¿Estás?", ¿no? "Sí, sí, estoy bien", ¿no? O, luego de vez en cuando le pregunto: "Nena, ¿eres feliz?". "Sí, mami, soy feliz". "Ah, perfecto". Y ya. O sea, y ya le digo: "Quiero que sepas que te amo", ¿no? Em, y cuando yo, llego a tener, como algún tema de crisis
Sí. Okey. Ah, okey.
Por eso es que soy mamá soltera. Entonces, cuando yo digo
Sí. Me me gustaría preguntarte eso. Perdona que te interrumpa. E es decir, a ver, tienes esta, ¿condición, podríamos llamarle? ¿Estaría es correcto? Okey.
Sí, sí, cuenta. Mm, pues, tal vez. La verdad, es que ni sé, ni me ofende, ¿eh? <laughs> Como gu como gustes. Ni siquiera yo, sé cómo llamarlo. <laughs> Es esta cosa, que trae. <chuckles>
<laughs> Okey. Bue <laughs> bueno, tienes vamos a llamarle, e esta esta situación, que te acontece sobre tus eh, tu tu, a veces, tu tu manera de sentirte. Vamos a s dejarlo así. Y cómo la O sea, ¿simplemente la suprimes, o sí te cuidas? Porque vamos a tu manera, tu bienestar, también se ve reflejado, en tu tratar con tu beba, si, ¿eso tiene algo de sentido?
<chuckles> Okey. Okey. Ujú. Sí, claro.